Bạn ơi, dạo này á mình thấy hơi bất lực với cái chuyện mà khi đi ăn uống bên ngoài á nha. Bình thường ở nhà thì mình, kiểu, kiểm soát được, ờ, tự nấu, rồi, ờ, tự chia khẩu phần á, nên cảm giác cũng khá là yên tâm, nhưng mà cứ tới lúc mà đi ăn với bạn bè, đồng nghiệp, ờ, hay là gia đình á là, trời ơi, mọi nỗ lực coi như là bay màu luôn. <laughs> Trên bàn á toàn những cái món mà, ờ, chiên nè, xào nè, nước ngọt, tráng miệng á, thì cái lúc đó mình vừa ngại từ chối, ờ, vừa nghĩ là, ờ, "Thôi, ăn cho vui, ờ, mai tính," nhưng mà mai thì mai nào thì cũng y chang. <laughs> Cân nặng thì cũng bị nhích lên á, ờ, người mình cũng hay uể oải á, da dẻ nó cũng bị mụn nè, bị xấu đi nè, ờ, xong về nhà á là cảm giác "Trời ơi, có lỗi quá à, sao mình hổng có biết mà dừng ăn lại đúng lúc á." Ờ, mình không có muốn là đi tới, ờ, cực đoan là phải ăn kiêng quá mức á, tại vì mình ăn kiêng cũng hông có nổi, hay là tách mình ra khỏi những cái buổi, ờ, gặp gỡ bạn bè, gia đình. Mình chỉ mong á là tìm được cái cách mà ăn lành mạnh hơn á, khi, ơ, đi ăn bên ngoài mà vẫn có thể tận hưởng được cái việc bữa ăn nè, vẫn vui vẻ được với mọi người á. Vậy nên á, hôm nay mình muốn nhờ bạn gợi ý giúp mình á một cái hướng đi nó cụ thể thực tế á, chứ hông có chỉ là ăn ít lại nữa, được hông ạ?
Ừm, sao nè? Ừm. Trời ơi! Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thì mà nghe bạn nói qua thì mình cũng khá là hiểu cảm giác của bạn. Kiểu như là, mình mà mình mà đi ăn ngoài với mọi người ấy thì cái việc từ chối nó cũng khá là có thể là nó cũng khá là, ừm, ừm, làm mọi người khó chịu ấy, có thể là làm mọi người không vui đúng rồi. Với lại cái việc là, ờ, mình thật ra là mình cũng muốn giữ gìn sức khỏe cho bản thân nhưng mà đi ăn ngoài thì nó cũng có những cái vấn đề có thể là, ờ, những cái dầu mỡ này, hay là có những cái đồ ăn nó thực sự là không đảm bảo chất lượng hoặc là mình cảm giác như là nó không phù hợp với cơ thể của mình ấy, thì nó cũng rất là khó đúng. Thì không biết là khi mà bạn có thể cho mình hỏi thêm nhá, ví dụ như là một tuần, với cái tần suất hiện tại này, thì thường bạn sẽ đi ăn ngoài khoảng bao nhiêu bao nhiêu lần trong một tuần và thường thì ừm, bạn bạn bạn chia sẻ đi.
Đúng rồi. Đúng luôn đó. Ờ, nếu như mà tính cả đi ăn với đồng nghiệp lẫn bạn bè á, thì mình ăn ngoài ít nhất là, ờ, 3-4 lần một tuần á bạn. Giống như là trong tuần á thì hay ăn trưa với đồng nghiệp nè, tụi mình chọn cái quán đó gần công ty á, cuối tuần á thì đi ăn với bạn hoặc là gia đình sẽ rủ đi đâu đó để ăn đổi gió, đổi không khí vậy đó. Thì mỗi lần mà đi ăn ngoài á, không khí thường rất là vui, mọi người gọi khá là nhiều món luôn, kiểu như là, đã đi thì gọi ăn cho nó đáng á. Mình cũng bị cuốn theo, thấy ai gắp gì cho mình á thì mình cũng ăn, trên bàn có món gì lạ thì mình cũng muốn thử. <laughs> Thành ra là một tuần nhìn lại á, dù mình cố gắng ăn lành mạnh ở nhà nhưng mà tổng lại á thì cái số bữa mà ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đường á bạn vẫn chiếm nhiều hơn đó, ờ. Cái điều mà mình làm khó xử cũng là, ờ, mình cũng thích những cái bữa ăn đó nha. Mình cũng không có muốn bỏ nhưng mà lại sợ cái cảm giác, ờ, bị tăng cân sau đó, rồi da nó bị xấu đi đó bạn.
Ừm. Ừm. Ờ. Ờ. Ừm, thật ra thì mình cũng dễ hiểu thôi, bởi vì thật ra là đi ăn với mọi người thì cái không khí là thứ nhất là cái không khí nó rất là sôi động ấy mà mình đi cùng với mọi người thì mình cũng vui đi, mình cũng có thể là mình muốn thử những cái món mới, thì thật ra là cũng rất là khó để mà có thể từ chối, khó để có thể cưỡng lại ấy. Nhưng mà bạn ờ, bà bạn có thể chia sẻ thêm giúp mình nhá, là mình hỏi thêm một chút thôi là bạn có cái ý là bạn có ăn theo một cái chế độ nào nhất định không? Và bạn có, kiểu như là, bạn, ờ, sẽ, ờ, phải kiêng cái đồ gì nhất định này, ví dụ như là bạn kiêng rau hay bạn không ăn được rau ấy, hay là bạn, ờ, có kiêng thịt các thứ không? Thì bạn có có vấn đề gì về về đồ ăn như vậy không? Thì bạn có thể chia sẻ thêm giúp mình với.
Đúng luôn. Ừm, mình không có bị dị ứng á, ờ, hay là kiêng cái gì nhưng mà, ờ, bác sĩ có từng nhắc mình á là nên, à, chú ý đường với lại chất béo á, ờ, vì gia đình mình cũng có người bị, ờ, mỡ máu cao á bạn. Thì bản thân mình cũng từng có cái giai đoạn là, ờ, xét nghiệm máu nó cũng hơi chớm chớm thôi <laughs> nên là được khuyên là đừng có để cân nặng nó tăng quá nhanh, ờ, cố gắng ăn nhiều rau nè, hạn chế món chiên, thì cái vấn đề á là khi đi ăn ngoài á, những cái lời khuyên đó gần như là biến mất khỏi đầu mình á. Mình thấy á khó để vừa giữ cái hình ảnh thoải mái, hòa đồng mà vừa nói là "Ờ, mình hổ ng có ăn món này đâu, nhiều dầu quá." Mình sợ mọi người nghĩ là mình khó tính, kén ăn này kia á bạn, hoặc là phá hỏng cái không khí đang vui á, nên là cuối cùng á mình thường chọn cái cách, ơ, ờ, ăn, cứ ăn chung với mọi người đi, rồi ăn xong rồi về nhà, trời ơi, thấy có lỗi tự trách á, rồi hứa lần sau sẽ khác á nhưng mà lần sau cũng lặp lại y hệt như vậy à.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, đôi khi là, kiểu, mình trước khi đi ăn thì mình sẽ có nghĩa là, mình sẽ nghĩ là mình sẽ kỷ luật ấy, mình sẽ hạn chế một chút, nhưng mà đôi khi là đi cùng mọi người là vui quá là mình quên mất, đúng không? Thì mình nghĩ là, ừm, thế vậy thì mình nghĩ là đôi khi là mình sẽ có phải có những cái giải pháp, kiểu, giải pháp mềm ấy để cho, ưm, ưm, mình có thể cải thiện cái tình hình sức khỏe của mình và mình cũng có thể kiểm soát được tốt, thì, ờ, mình có một số đề xuất này cho bạn nhá. Ví dụ như là khi mà bạn đi ăn ngoài ấy, đi ăn ngoài cùng mọi người đi có thể là, ừm, mình nghĩ là bạn luôn mang theo 1 quả táo hay là một cái đồ ăn gì đấy nhẹ nhẹ thôi, ừm, và nó tốt cho sức khỏe nha. Thì bạn có thể, ví dụ bạn ăn trước 1 quả táo này thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến nhiều sức khỏe mà thậm chí nó tốt cho sức khỏe. Ló, kiểu, ló cũng là một cái đồ ăn tự nhiên ấy và cũng khá là tươi, thì bạn có thể ăn trước 1 quả táo, thì khi mà ăn thì khi mà đi ăn cùng mọi người ấy thì bụng của mình nó cũng hơi, gọi là, có đồ ăn rồi, thì nó cũng hạn chế được việc mà mình sẽ ăn ăn nhiều và những cái đồ ăn nó không tốt ấy. Thì bạn xem thử cái giải pháp này nó có khả thi không? Nó có phù hợp với bạn không?
Đúng luôn. À, hay ha! Đúng rồi. Trời ơi, mình thấy á cái cách này rất là hợp lý luôn á, rất là hay, mình sẽ thử áp dụng á. Tại vì, ờ, đôi khi á là khi đi ăn với mọi người á mình để bụng đói á, xong rồi vào bàn ăn một cái nha là mình sẽ ăn liền những cái món mà người ta đem ra lên bàn luôn. Như là khoai tây chiên nè hoặc là mấy cái món đó chiên xào á, là mình nạp, ừ, những cái món mà dầu mỡ vào ngay từ đầu buổi ăn luôn. Nhưng mà nếu, ờ, làm theo cái cách bạn gợi ý là ăn trước một cái món trái cây gì đó ở nhà, thì nó đã nạp, ừ, những cái vitamin của trái cây đó vào cơ thể trước rồi, mà cái bụng mình nó cũng hơi nê nê ha, tới đó mình ăn cũng vừa phải lại thì nó hợp lý hơn á. Mình sẽ thử áp dụng cái cách này, hay nha.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, với lại nhá, mình nghĩ là, ờ, bạn có thể thử một vài cái cách. Ví dụ như là khi mình đi ăn ấy, thì mình có thể là mình để ý xem là trong những cái, ơ, nần đi ăn đấy, thì có cái đồng nghiệp lào hay là có những cái người lào đi cùng mà mà, kiểu, cũng đang đang trong cái tình trạng như mình ấy, là họ cũng muốn là tốt cho sức khỏe, họ cũng muốn giảm những cái do những cái đồ ăn mà nó không không thực sự là tốt cho sức khỏe để nạp vào cơ thể ấy. Thì bạn có thể để ý xem là có ai như vậy, như mình không. Nếu mà trường hợp có thì mình có thể bảo với họ là mình có thể ví dụ một cái đĩa đồ ăn đi thì mình có thể share với họ là mỗi người một nửa, thì mình đã giảm được đi một nửa rồi. Mình vẫn tận hưởng được cái cái vị của đồ ăn đấy nhá, mình vẫn cảm nhận được cái vị ngon của nó. Mình vẫn a, à, ừ, mình vẫn thỏa thỏa mãn được cái trí tò mò của mình, xem là: "Không biết cái món đấy nó như thế nào?" Khi mà mình mình chia một nửa cho đồng nghiệp, thì mình nghĩ là ló có thể là nó sẽ cắt giảm được đi phần nào cho bạn. Và ngoài ra, thì bạn có thể thử là mình sẽ uống những cái đồ ví dụ như là mình thay vì gọi nước ngọt đi thì mình sẽ gọi nước chanh, thì mình gọi những cái đồ cho tốt cho sức khỏe. Thì bạn cảm thấy nó có phù hợp không?
Hợp lý luôn! <laughs> À, hay nha! Trời ơi, cái cách này mình rất là thích luôn á! Tại vì á khi mà đi ăn với đồng nghiệp, bạn bè á, mình hay ngồi mấy ngồi chung với mấy cái bạn mà, <laughs> ờ, không có chế độ ăn kiêng, hay là cũng không có cái quan niệm ăn uống lành mạnh á, cho nên là, giống như là, mình chỉ nói chuyện hợp với mấy bạn đó, thì mình chỉ nghĩ là, à, khi mà mình ngồi ăn thì mình ngồi chung với mấy bạn đó để nói chuyện cho nó vui thôi. Nhưng mà nghe bạn nói như vậy á, mình mới để ý lại nha, chắc là lần sau mình sẽ lựa ngồi chung với một người mà đang có cái chế độ ăn uống giống như mình á, để có thể dễ dàng chia nhau ăn, rồi, ờ, cũng ăn ít lại á, nó cũng hợp lý nữa. Hay luôn á!
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mà mình không biết là khi mà bạn, kiểu, bạn đi ăn ngoài cùng mọi người, thì bạn có gặp cái tình trạng, như kiểu là là, mọi người sẽ mời mình đi ăn, xong rồi, kiểu, những cái món mà mình cũng không thực sự là mình cảm thấy tốt cho sức khỏe ấy và, kiểu, mọi người mời nhiệt tình quá, thì không biết là, bạn có bị cái trường hợp đấy không?
Trời ơi, có luôn đó! <laughs> Nhiều khi là, ừm, giống như là, đi ăn trong công ty nha, đôi khi á là sếp gắp cho hoặc là đôi khi á là cái trưởng phòng, ờ, kêu: "Các em ăn đi, nè món này, à, anh kêu đó," thì ờ, mọi người gắp, chia nhau ra thì hổng lẽ là cấp trên mời mình mà mình hổng ăn, thì mình thấy rất là ngại luôn. Và đôi khi những cái món đó rất là cay, hoặc là, trời ơi, rất là nhiều dầu luôn, nhưng mà thực sự là không thích nhưng mà mình vẫn cố gắng ăn á, tại vì cũng cả nể á bạn, nên là rơi vào cái tình huống đó thì cũng rất là khó xử luôn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, vậy thì mình thấy là cũng hơi khó nha, nhưng mà trong cái những cái trường hợp đấy mình nghĩ là bạn có thể là bạn sẽ vẫn nhận đồ ăn nha, kiểu mình sẽ là một cái phép lịch sự thôi, và mình cũng thử một miếng nhỏ sau đấy mình sẽ lói là: "Ờ, thật ra là em em cảm thấy ăn cũng rất là ngon ấy, nó rất là ngon, nhưng mà có vẻ là em em hơi bị no rồi." Thì mình có thể là mình từ chối khéo như thế, hoặc là mình sẽ bảo là: ờ, t "Mọi mọi người ăn cho vui, còn thật sự là em trước khi đi đi thì em cũng có ăn qua cái này rồi, ăn qua cái kia rồi thì em cũng hơi lo, thì em có thể là em thử một miếng nhỏ thôi." Thì mình nghĩ là những cái phương pháp đấy thì bạn cũng có thể thử, xem như là để mình có thể hạn chế cái việc là mình lạp ừm, nạp những cái đồ ăn nó không thực sự tốt s vào cơ thể ấy. Và ngoài ra thì mình vẫn giữ được cái phép lịch sự, và, ừm, mình có thể là, ừm, mình không làm mất nòng ấy, thì bạn có thể thử xem.
Đúng luôn ha. Đúng rồi. Đúng rồi, cái cách này mình cũng, a, sẽ áp dụng luôn á, tại vì bình thường mình cũng không có biết từ chối như thế nào á, hoặc là nói những cái câu khéo léo như nào á, nhưng mà những cái câu bạn vừa mới gợi ý á, mình sẽ thử áp dụng vào những cái lần ăn kế tiếp á, ờ, để cho mà khi mà mình không có muốn ăn cái món đó, mà vẫn giữ được hòa khí cái buổi ăn á. Thì cũng rất là cảm ơn bạn đã cho mình những cái lời khuyên hữu ích nè, lắng nghe mình nè, sau khi nói chuyện với bạn á, mình cũng thấy, a, nhẹ nhàng hơn, cảm thấy cái chuyện ăn lành mạnh khi đi ra ngoài á, hổng có còn mà, ờ, khó chịu rồi lo lắng như trước nữa, ờ, cảm ơn bạn đã lắng nghe và góp ý mình cụ thể vậy ha. Mình sẽ thử áp dụng những cái cách đó trong những lần đi ăn sắp tới, và hy vọng là dần dần mình có thể vừa giữ được sức khỏe, và vừa tận hưởng được những cái món ăn ngon cùng mọi người, mà không còn những cái cảm giác, ờ, ờ, có lỗi với bản thân nhiều như trước nữa luôn.
Ừm. Ừm. Ừm. Vậy thì mình cũng chúc bạn là sớm có thể là áp dụng những cái phương pháp đấy, và mình có thể là mình có thể kiểm soát được cái cái đồ ăn mà mình nạp vào cơ thể, để có thể giữ gìn sức khỏe, cũng như là mình cải thiện được cái tâm trạng của mình nên. Bởi vì thật ra là ăn uống nó cũng đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng ấy, thì chúc bạn có thể là ừm, chúc bạn có thể kiểm soát được và có thể thành công trong cái, ờ, quá trình, ờm, ừm, ăn uống lành mạnh của mình.
Đúng rồi. Cảm ơn bạn nhiều nha, chào bạn.